Ừm, đúng rồi đó, kiểu giống như là bây giờ á nha, mình nghĩ là cái việc mà tiết kiệm á, nó nên là, ờ, khi mà mình vừa nhận lương xong, đúng hông? Thì mình nên bỏ vô tiết kiệm luôn để mà bản thân mình á, có thể có một cái, gọi là, cái cái khoản, tức là mình giới hạn cái khoản chi tiêu của mình lại, chứ nếu hông á, là mình sẽ yeah, đúng hông? Ừm, yeah.
Ừm. Đúng nha. Chuẩn, chuẩn. Ồ. Ừm, công nhận, công nhận nha. Như tớ đã từng một số tìm hiểu các thứ ấy, thì nói chung là, kiểu, cũng nên để dành cho tầm khoảng cỡ tầm một, hai tầm khoảng 2 phần để tiết kiệm đi, thì dự trù rồi này. Còn lại ví dụ như là, kiểu, bảy tám phần còn lại thì chúng ta sử dụng để, ờ, chi trả những các là tiền điện này, tiền ăn này, xong quan hệ xã hội các thứ này, cậu nhỉ?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm. Yeah, đúng rồi, chính xác á. Ừm, ừm, đúng rồi. Mình có từng đọc những cái, à, mô hình tài chính á, thì người ta kêu là ví dụ như tiền của mình bây giờ về là được 10 phần đi nè, thì mình có thể chia ra theo một cái công thức, gọi là, 5-3-2. Tức là 5 là cho những cái phần mà chi tiết, ờ, gọi là, thiết yếu không thể thiếu được, ví dụ như là tiền nhà, tiền xe, tiền ăn uống, tiền điện nước này nọ các thứ, đúng hông? Xong rồi 3 á, nó sẽ là gồm cho cái tiền, gọi là, tiền, ờ, tiết kiệm của mình, tức là mình bỏ hẳn cái đó vô phần tiết kiệm luôn. Còn 2 còn lại nó sẽ là dành cho tiền đầu tư của mình. Thì đầu tư ở đây nó có thể, a, bao gồm cái gì? Ví dụ như là một phần á, thì mình đem đi để mình đầu tư vào quỹ chứng chỉ quỹ hay là chứng khoán đi chẳng hạn, hoặc là nhà cửa, xe cộ, mua vòng mua vàng gì đó hông biết. Một phần á, là mình sẽ phải đầu tư cho bản thân mình, tức là mình học thêm những cái điều mới để, gọi là, nâng nâng cấp cái kỹ năng của mình á. Mình thấy nó cũng rất là hay. Ừm.
Ừm. Wow! Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Công nhận đấy. Ồ. Đúng rồi, không tiêu bậy. Ừm. Nghe hay đấy. Ừm. Wow! Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Tớ thấy cái tỉ lệ cậu chia rất chi là hợp lý ấy. Ừm, nếu mà chúng ta không có một cách, ưm, tiêu xài cũng như thế thì rất dễ dẫn đến, à, là, nhiều lúc, kiểu, tương lai tớ nghĩ là, kiểu, tương lai chúng ta phải tích lũy để đầu tiên là, kiểu, lập gia đình này, sau có những khoản dự trù như để mua đồ con sơ sắm, đúng không? Chứ tớ nghĩ á, nếu mà tiêu hết tiền này, sau này giả sử chúng ta còn việc thì còn tốt này. Nhưng mà nhỡ có một số nào đó là cái thời điểm mà công ty cho le layoff chẳng hạn đi, như bị phá sản chẳng hạn thì chúng ta không còn gì, làm gì còn gì mà tiêu nữa, còn gì mà, kiểu, sống qua ngày nữa cậu nhỉ.
Yeah. Ừm. Đúng rồi đấy, chính xác! Ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ, đúng rồi Ừm, ừm, ừm. Yeah, chính xác á. Ừm, đúng rồi, chính xác á, đúng rồi đấy. Yeah. Đồng ý luôn, đúng hông? Ừm, mình phải tạo ra một cái, gọi là, cái sự an toàn tài chính cho mình á, đúng hông? Tức là mình có một cái quỹ dự phòng nè, cho những cái tình huống khẩn cấp. Ví dụ như là bệnh tật nè hay là thất nghiệp nè, hoặc là, ờ, ờ cha mẹ mình ốm hoặc là xảy ra tai nạn hoặc là có những cái sự cố ngoài ý muốn mà mình đâu có biết được đâu, đúng hông? Kiểu thế. Rồi ví dụ như kiểu
Ừm. Đúng rồi. Wow! Công nhận, nhận nha. Những cái đấy, nó, ừm <clears throat> những cái đấy nên chúng ta làm gì dự đoán trước được, đúng không? Mà chúng ta nên để dự phòng để sau này thôi mà.
Nhiều lắm á, đúng hông? Kiểu Ừm, ừm, ừm, yeah, chính xác á. Đúng rồi, đúng rồi. Và những cái đó thực ra á, ờ, khi mà để, gọi là, đụng vô những cái đó á, thì ví dụ như là nếu mà giả sử mà cha mẹ mình đã từng rơi vào một cái hoàn cảnh là, kiểu, cha mẹ mình mà, ờ, bị ốm một cái đi là coi như là 1 tháng lương của mình là đi luôn, chứ nó không có lẻ lẻ đâu, nó đi là đi một cục. <laughs> Ừm, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm, trời ơi, tớ hỏi một tí nữa không biết là cái hồi đầu tiết kiệm, ừm, cậu, ơ, thì cậu có gặp những cái khó khăn gì không? Cậu phải cắt giảm chi tiêu những khoản gì không?
Ừm.

Ồ, thực ra á, khi mà mình mới bắt đầu tiết kiệm á, thì thực ra lúc đó mình cũng chưa có thực sự là tiết kiệm đâu, nhưng mà mình học, ừm, dần dần á. Tức là đầu tiên á nha, là mình sẽ ghi lại tất cả những cái khoản chi tiêu ở trong ngày của mình luôn, tức là kể cả ví dụ như 2.000 gửi xe, hay là 10.000 cà phê thì mình cũng ghi lại luôn, chớ mình không bỏ bất cứ một khoản nào. Thì đến khi mà mình coi lại cái cái cuối tháng đó của mình đó nha, thì những cái khoản mà cứ 2.000, 10.000, 30.000, 20.000 á, trời ơi, nó quá trời luôn bạn ơi. <laughs> Ờ.
Ừm. Wow! Đúng rồi. Ừm. Wow! Công nhận nha. Đúng là nếu mà chúng ta ghi chép lại cụ thể, chúng ta sẽ biết được, à, tháng vừa rồi tiêu gì. Nếu mà, kiểu, tiêu t món gì quá đà, thì chúng ta có thể tháng sau mình sẽ quản lý lại, ừm, tiết kiệm hơn, đúng không? Chứ không chứ nói thật với cậu là, như kiểu, con trai bọn tớ ấy, thì nhiều lúc cũng lười lắm, mấy cái khoản, kiểu, 10.000, 20.000, thì mình sẽ không bao giờ deal đâu, xong đến cuối tháng cứ nhiều lúc là không không biết tiền đâu hết nhỉ? Tiêu đâu hết rồi ấy.
Yeah. Ừm. Đúng rồi đó, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Ờ, ờ. Ờ, ờ, ờ. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác đó. Nhiều lúc hả, không biết tiền ở đâu đó, đúng hông? Chính xác á. Mình cũng mình cũng rất là hay như vậy á. Giống như là á hả, ban đầu á thì mình cũng chỉ là á hả, lương về, cái xong rồi mình bỏ nguyên cái cục lương đó, mình bỏ một phần vô trong tiết kiệm, ừm, tiền tiết kiệm của mình thôi. Nhưng mà cái phần còn lại á, mình thấy là "Ủa, sao tháng này mình cũng hông có đủ chi vậy ta?" Cái thế là mình mới, a, hỏi mình mới học được một cái cách là mình phải ghi hết tất cả những cái gì mà mình chi ra, cái tự nhiên mình thấy những cái khoản như là cà phê nè, trà sữa nè, tự nhiên nó tốn của mình rất là nhiều luôn. Thế là những lần sau á rồi mấy cái vụ mà đi ăn uống với lại đồng nghiệp nè cũng tốn lắm cá. Tức là nhiều khi, kiểu, giống như là, cũng không có một cái sự kiện gì đặc biệt hết, nhưng mà cũng đi ăn, thì mỗi lần đi ăn thì nó cũng hết một đống tiền. Cho nên là về sau á, thì khi mà mình ghi lại á, thì mình để ý hơn, rồi cái mình bớt bớt lại mấy cái đó, cái tự nhiên là mình mới có dư ra, kiểu
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Wow! Ừm, công nhận. Ừm, ừm. <chuckles> Trời ơi, cũng Ồ. Công nhận, công nhận nha. Ừm, chị em thì hay, kiểu, đi, a, ăn uống này, đi mua sắm, đúng hông? Như kiểu là, còn quần áo, váy vóc các thứ, mà hình như tớ biết là, kiểu mà, anh anh chị em cứ vui là cũng mua, mà buồn là cũng mua, mà cũng là rảnh rảnh cũng mua đấy cậu nhỉ?
Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng. Bởi vậy nên là về sau khi mà mình thấy là mình, gọi là đặc biệt nữa bạn biết gì hông? Mình mua á, mà mình đâu có xài thẻ bình thường, mình rất là hay xài thẻ tín dụng luôn. Trời ơi, tuyệt vời! <laughs> Mình xài cái đó thôi.
Wow! Ồ! Ồ! Thế à? Ừm, đúng rồi. Nếu mà chúng ta, kiểu, quản lý bằng thẻ, có cái khúc mà tầm cuối tháng thì nhiều khi nó sẽ thành, kiểu, nợ chồng nợ các thứ, mà nhiều khi nó cũng thành một khoản rất chi là lớn đấy cậu nhỉ?
Ừm, đúng rồi đó. Đúng á chứ.